Sì, è v bra hai ragione, è vero, è vero. E c'è questo paradosso. Ehm, è vero è vero, che magari, mhmm, paradossalmente forse adesso siamo mhmm, siamo troppo dipendenti da questo telefono, che ogni tanto ci dimentichiamo anche di ehm, della bellezza di prenderci un cappuccino, un caffè con un' amica, secondo me, eh, no
ceh proprlo Sì. Sì. Sì. E sì. No, guarda, io per esempio sono una persona che, mhmm, quando esce evita di utilizzare il telefono, non mi piace. Cioè okay, cioè.
Ah, brava, brava. Sei una delle poche che <chuckles> perché credimi non è comune, non è comune al giorno d'oggi.
Ah, sì. Ehm, perché so' una persona a me piace tantissimo parlare, quindi vado al bar, uhm, amici, cioè mi piace, uhm, che ci interfacciamo, scambio di opinioni senza che poi odio quando parlo e magari gli altri si mettono sul telefono oh, capito? Cioè, no, non mi piace.
sì, sì. Eh! Sì, sì, no è odioso, odioso. È odioso. A al e al massi guarda, se c'è una cosa importante dico: "Aspetta un secondo, devo rispon" e poi lo metto f lo metto da parte, finito. Perché
Eh, eh, capito, ma non tutta la serata, una cosa così, oppure cioè, non che tu mentre parlo: "Sì, sì, sì", fai finta
Certo. No, no, quello è davvero offensivo, è offensivo. Anch'io non, mhmm, come dire, non non la prenderei bene non la prenderei bene. Molto irritante. Sì, sì.
Mhmm, non mi piace. Sì, no, ci sono persone che magari escono con te, ma in realtà non hanno passato la serata con te, perché l'hanno passata tutto il tempo sul cellulare, no.
Eh! Esatto, esatto. O il top sarebbe a me non mi è mai capitato una cosa così estrema, però il il paradosso sarebbe, se l'altra persona si mette a parlare al telefono per 1 ora mentre
Mh-mh. Ah-ah. Eh no, a me allora purtroppo c'ho un'amica ti spiego, uhm, sta in una relazione un po' tossica.
Ah-ah. Mhmm, okay, okay.
De

Buongiorno, ciao.
Buongiorno a te, come stai?
Tutto bene, grazie. A te come va?
Tutto bene anch'io, tutto bene. <tsk> Allora, di cosa si parla oggi?
Top. <chuckles> Allora guarda, volevo chiederti una cosa, no, cioè ormai, mhmm, ovviamente il telefono cioè ci ha mon <chuckles> monopolizzati un attimo, non lo so. E beh, sempre quel telefono in m però ovviamente, cioè, eh, aiuta anche un po' nel, mhmm, magari per organizzarci con amici, cioè comunque a livello pure diciamo l logistico proprio, organizzativo e tutto, molto utile, ma anche per sentirsi con amiche che amici, <chuckles> che non stanno qui, no, che non stanno nelle vicinanze. Oka tu co come come la utilizzi per rimanere in contatto con gli amici? Raccontami un po'.
Mh-mh. <chuckles> È vero, è vero. <chuckles> Sì. Sì, sì. Mh. Sì. È vero. È vero, è vero. Aiuta tanto questa cosa. Allora guarda, con la maggior parte dei miei amici l'app che uso più in assoluto è WhatsApp. Sì, sì, WhatsApp, WhatsApp. Cioè, mhmm, neanche i anzi Instagram, d dir la verità, l'ho a l'ho anche cancellato dal telefono perché era <chuckles> perdita di tempo e non non mi dava nessun beneficio.
Mh-mh. Vabbè WhatsApp, sì. Ah, okay. <chuckles> Eh no, io ce l'ho, però, uhm, più che altro Instagram e TikTok è solo per inviare video, sai, un po' scemi, così per farsi 2 risate.
Mh-mh. Eh, brava, brava. Sì, cioè mandare i messaggi lo trovo anche un po' non mi viene, non mi viene proprio.
No, no, non lo uso proprio per la messaggistica <chuckles> Instagram o TikTok, assolutamen
Sì, eh, nemmeno io. Poi c'è anche Telegram, ma Telegram neanche quello lo uso tanto. Mhmm, magari ogni tanto capita qualcuno, ma, mhmm, è raro. WhatsApp, anche perché sì, no, no, no, infatti. Tele ehm, su WhatsApp tipo mando molti, molti adesso ultimamente ci siamo fissati con i miei amici e le mie amiche di mandare vocali. <chuckles>
No, Telegram no. Mh-mh. Ah sì, sì, vabbè io sempre, io sono una persona logorroica. Ehm, mhmm, però invece di fare sai sai che faccio, la mia tecnica vincente? Invece di fare un vocale da 10 minuti, magari ne faccio 10 consecutivi da 1 minuto, quindi magar la persona si spaventa di meno.
<laughs> Sì. <laughs> Okay, okay. E anche quello sì, anche a me capita ogni tanto. Sì, sì.
Ha capi <chuckles> Tecnica vincente, perché 10 minuti uno dice: "Aspè, si spaventa nell'ascoltare". Invece magari vede qual qualche messaggi eh?
<chuckles> È vero, è vero, è vero. Poi sia cosa fa la gente ultimamente? Mette il come si chiama, mhmm, quella funzione che ti fa ascoltare i messaggi <chuckles> esatto. <chuckles>
È l la velocità per 2, la velocità per 2. Eh, ma con meno non si può fare perché io parlo veloce, non mi non mi capiscono. <chuckles>
<chuckles> Quindi se si fa non ci si capisce la fine. <chuckles>
Esatto, eh, non ti dico il mio fidanzato, mamma mia, parla proprio già normalmente non si capisce, mette proprio la quinta, la marcia quinta, non si capisce niente. Guarda, assurdo.
<chuckles> Sì. Sì, sì, immagino, immagino. E curiosità: FaceTime oppure sai, la videochiamata la fai ogni tanto o non ti viene?
No, allora, uhm, in realtà, mhmm, a me non piace pe parlare per messaggi. Cioè io uso WhatsApp, ma o vocali o videochiamata. Perché io odio sì, io odio mandare messaggi, mi mi mi annoia proprio.
Okay. Ah, videochiamata.